Und dann
Das finde ich grade ganz klasse. Also, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da auch mit mit mit so viel Verve und mit so viel mit so viel Leidenschaft drauf investierst. <chuckles>
<laughs> Ja, gerne. <chuckles> Ja, weil ich weil ich es grade fühle und raushöre, wie es dir geht, und ich äh, ich nicht möchte, dass du noch mehr von dir wegnimmst. Darum geht's einfach, weißt du?
Ja.
Das äh, das, also, das finde ich grade ähm, es hat grade 'n gro 'n sehr großen Anklang bei mir, dass ich nicht möchte, dass du Sachen wegnimmst, sondern dazu addierst, und, ähm, das ist doch 'ne Möglichkeit 5 km ist ja nix und wenn da 'n Bus fährt, mein Gott.
Ne, das ist nix, also und das ist 'ne w wunderschöne Stadt, also, da da gibt's alles Mögliche, ähm <chuckles> habe ich tatsächlich noch nicht. <laughs> Ah. Ah, klasse.
Ja, dann würde ich mir 'n Ja, dann ran an den Speck! <laughs> Bewerbungen schreiben! In die Läden gehen! Bewerbung aushändigen! Also, das würde ich äh, würde ich einfach machen, so 'n weißt du, auch so 'n so 'n New Spirit für dich, so 'n neuen
Ja, ja.
so 'n neuen Funken würde ich gerne in dir entzünden und, ähm ja.
Ja, das finde ich total gut. Also, das hast du auch das hast du auch tatsächlich grade geschafft. Ich habe ich habe, äh, so richtig Freudentränen in den Augen. <chuckles>
Ja. Ach schön. Oh, ach danke, ich ich übrigens auch, <laughs> weil, ja, das bewegt mich sehr, ähm, ja, das ist schon
<laughs> <coughs> Ähm, ist 'ne ist 'ne super Idee, muss ich tatsächlich machen.
Ja.